Hallo. Wie geht's?
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mir geht es gut und ja, ich hoffe, bei dir sieht's genauso aus.
Mir geht's auch gut. Vielen Dank. Noch besser gehe würde es mir jetzt gehen, wenn ich mal irgendwo in Urlaub wieder hinfahren oder fliegen könnte. Äh, wohin reist du denn am liebsten?
Das freut mich. Okay, ja. Ähm. Ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwohin am liebsten reise. Ich bin wirklich gerne immer au an neuen Orten.
Mhm.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch so viele Länder noch auf meiner meiner To-Do-Reiseliste.
Ja.
Ähm. Ja, ich bin halt nicht dieser, ne, w ich sage mal, es gibt ja diese Leute, die dann halt immer seit 40 Jahren zum Gardasee fahren oder so. Ähm
Ja, genau. Nach Benidorm. <giggles>
Na ja, und das ist halt gar nichts für mich. Klar ist es dort schön, aber woanders ist auch schön und ja, ich möchte halt neue Orte sehen, neue Erfahrungen machen, neue neue, äh, Kulturen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen und auch neues Essen probieren. Das ist einfach, weiß ich nicht, so meine Leidenschaft.
Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ist auch schön. A ja, und ist auch inspirierend. Also, geht mir eigentlich ähnlich. Ich habe auch noch 'ne sehr lange, lange, lange Liste.
Mhm.
Aber die Welt wird auch immer kleiner.
Ja gut, das stimmt auch, ja.
Und einfach durch die politischen Umstände und dies und jenes, was da immer überall alles passiert. Und dann kommt noch hinzu, äh, wenn's jetzt lange Flüge sind, ähm, also lange Anreisezeiten und du vielleicht nicht so viel Urlaub hast. Geld spielt doch auch 'ne Rolle, aber es gibt schon einige Orte, an die ich immer zurückkehren möchte. Da wäre ich jetzt gerne einmal im Jahr würde ich da mindestens gerne vorbeischauen. Ähm, zum Beispiel für mich ist Südfrankreich so die Gegend um Nizza nicht äh, das ist einfach irgendwie was Wunderschönes. Ich fühle mich da total wohl. Äh, das Klima ist gut, das Essen ist gut. Äh, es ist 'ne schöne Landschaft. Und was mir der Wein schmeckt gut, die Leute sind gut drauf und auch du f hast auch so 'ne gute Mischung so. Es ist sehr international, aber eben immer noch französisch, nicht übertrieben international. Und was ich ganz toll da finde, ist: Ich kann da morgens aufstehen ohne einen Plan und zu so haben: „Ach, heute habe ich Lust auf ein, äh, Dörfchen im in den Bergen.“ Morgen habe ich Lust auf 'n Museum irgendwo und dann, vielleicht am nächsten Tag, möchte ich in einem Fischerhafen nett im Café sitzen oder 'n ganz tollen Markt besuchen. Und du kannst dich einfach nur auf 'n Zug oder Bus setzen, 1/4, 1/2 Stunde bist du da.
Genau, muss man auch mit Ah, okay. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Der Wein schmeckt gut. <laughs> Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja, das hört sich sehr schön an.
Das finde ich genial, weil du hast so viele verschiedene Ausflugsmöglichkeiten von diesem Startpunkt aus. Äh, du kannst auf 'ne Insel, du kannst mit 'nem Boot rausfahren, du kannst einfach nur spazieren gehen in der Stadt. Du hast Land, du hast Berge, du hast Meer und natürlich sehr gutes Essen. Das hilft immer und das gibt's überall. So, also ist das für mich außerdem gibt's 'n guten Flughafen, der nicht zu groß ist. Ähm, sehr angenehm, wenn man da anreisen muss. Also für mich ist das so 'n Ort, der passt irgendwie so richtig.
Jo. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist doch sehr schön, dass du dann anscheinend 'n sehr tollen Ort für dich, äh, gefunden hast und auch so wie du ihn beschreibst. Also hört sich sehr, sehr schön an, muss ich sagen. Also, ich mag's auch, wenn man nicht irgendwie so festgefahren ist und einfach, s wie du schon sagtest, so man wacht an einen Tag auf und: „Ach, auf was habe ich heut Lust?“, und dann
Ne? Ja.
machst du es einfach so, wie es dir in den Kram passt. Ist doch schön.
Ja. Ja, und die Natur ist natürlich auch so reizvoll in der Gegend. Gerade wenn du dann so in diese, äh, Berge, in die Berge da fährst und diese Dörfer und Landschaften und du siehst dann unten das Meer und kannst aber am nächsten Tag dann zum Baden gehen. Ich meine, es gibt nicht viele Gegenden, wo das auch alles verkehrstechnisch so naheliegt und gut verbunden ist. Und auch diese gute Mischung zwischen Stadtleben und Dorf oder so kompletter Abgeschiedenheit, das ist das ist nicht so einfach zu finden, würde ich mal sagen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Denke ich auch. Also ich glaube, das ist dann schon wirklich 'n besonderer Ort, der irgendwie alles miteinander verbindet und wo man
Mhm.
wo für auch für jeden Geschmack einfach was zu finden ist, ne?
Ja, denke ich auch, ja. Ja, und auch so die die Architektur, finde ich auch. Also, da kann ich mich riesig dran erfreuen, wenn Städte einfach auch noch schön sind von den Gebäuden her und nicht nur ne?
Ja. Ja, das mag ich auch, wenn so alte Gebäude, äh, noch irgendwie so irgendwie so was Traditionelles, so 'n so 'n Charme haben
Mhm. Ne, macht viel aus? Und das findest du halt in Nizza und Cannes und diese ganzen Dörfchen dazwischen. Und natürlich gibt's da auch diese diese Hautevolee und Leute, die halt mehr Geld haben und so. Aber das fällt da überhaupt nicht auf. Irgendwie vermischt sich das so alles so gut mit äh, das kommt einem gar nicht so vor. Mit Sicherheit gibt's da bestimmte Orte. Auch die Hotels, so, sehr ausgefallen ähm, müssen ja nicht jetzt unbedingt nur die sein, wo man selber ist, aber wo man vielleicht mal sieht, äh, ganz anders
ne? Mhm. Ja, ja. Ja, genau, vorbei läuft, vorbei fährt oder w wo man gegenüber 'n Café sitzt und so'n so'n bisschen die die Umgebung wahrnimmt.
Ja, das finde ich einfach toll, ja.
Mhm.
Und halt auch zentral gelegen in Europa. Also, man braucht nicht ewig, um dahin zu kommen. Das ist ja auch 'n ne?
Ja, ich ich muss ja wirklich gestehen, äh, ich war bis jetzt noch gar nicht also, einmal in Frankreich, aber da war ich glaube ich noch 'n kleines Kind und dann war mit'm mit mit Papa im Disneyland.
Mhm. Oh Gott, <giggles> ja.
Und da habe ich mit, äh, Frankreich wirklich noch gar keine Berührungspunkte irgendwie. Hat mich bis jetzt auch noch gar nichts irgendwie hingezogen, weil ich auch in meinem Bekanntenkreis gar nicht so Leute kenne, die viel mi äh, mit Frankreich so, äh, zu tun haben.
Mhm. Mhm.
Aber jetzt, wo du mir das so erzählst, muss ich sagen, das hört sich alles echt toll an. Also
Du, da gibt's einfach so viel zu tun, weil so 'n w eben so planlos. Also, man muss nicht schon sagen: „Ah, wenn wir dann aber dahin wollen, dann müssen wir 2 Tage vorher schon“, gar nix. Du wachst auf: „Okay, heute habe ich irgendwie keine Lust auf Menschen, also gehe ich jetzt dahin.“ Oder: „Heute will ich mit'm Bötchen fahren. Heute will ich am Strand liegen. Heute will ich mir 'n guten Stadttag machen“, oder „die haben so 'n ganz interessantes, äh, Planetarium da aufm Berg oben.“ Und dann kannst du mal nach Cannes, du kannst nach Marseille, wenn du jetzt größere Städte noch machen willst, sind ja auch gleich da. Also, du könntest nach Monaco, wenn du das mal sehen willst. Ich war jetzt da gut, ich war jetzt da noch nie, weil ich denke nicht, dass da irgendwas gibt, was ich jetzt sehen müsste. Aber ja, es ist halt alles direkt vor der Tür. Und was auch sonst noch an Frankreich ich möchte unbedingt diese Fahrten machen auf dem Canal du Midi.
vielleicht sollte ich.. Mhm. Mm. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Oha. <giggles> Mhm. Okay, was ist, äh
Äh, der irgend so 'n französischer, äh, äh äh, König ist mal aufgewacht und sagt: „Ich möchte mein Land“ „bereisen, aber ich möchte es aufm Schiff machen.“ „Ja, aber wenn Sie da und dahin wollen, da gibt's das nicht.“ „Ja, dann baut mir mal Kanäle.“
Mhm.
Und genau das haben die gemacht. Jetzt haben die Kanäle gebaut. Da kannst du mit Fahrrad, Hund, Katze, der ganzen Familie und Orchester drauf die kannst du mieten, Sobaten. Und das Ganze geht über so 'n so 'n Logsystem. Weißt du, Schleuse auf, Schleuse zu. Du bist im Grunde genommen nur in diesem Kanal drin, aber du fährst das Ding dann auch selber. Und da gibt's das ist total genial. Und dann hältst du in den malerischen kleinsten Dörfchen von Frankreich ei an, gehst 'n bisschen einkaufen, läufst bisschen rum, guckst dir was an, gehst wieder auf dein Boot zurück und fährst weiter. <snorts> Ist doch voll genial, oder?
Ah, okay. Ah. Okay. Ja. Ah, super. Ja. Das hört sich mega, ähm, toll an. Also das das spricht mich auch sehr, sehr, sehr, sehr an, muss ich sagen.
Das wär jetzt für mich 'n Traumurlaub. Also, das muss ich noch hinkriegen. Und so diese Gemächlichkeit, ja, da so 'n bisschen durch die schöne Gegend zu tuckern, immer wieder runter vom Kahn. Fahrrad kannst mitnehmen, Haustiere kannst mitnehmen. Und und je mehr, desto besser, weil dann ist das ja auch so im Grunde genommen so 'n fahrendes Fest, was du da veranstaltest. Gutes Essen. Und noch hinzusagen, ähm
Ja. Mhm. Ja.
es gibt ganz verschiedene Routen, ganz verschiedene Kanäle. Das muss müsstest du dir mal angucken, was dich da interessiert.
Absolut, die sind aber die sind aber alle miteinander verbunden. Da kann ich wählen: „J ja, ich möchte jetzt eher so in die, äh, Richtung fahren. Und fahre ich jetzt hier an dem Kanal nicht rechts, sondern ich nehme die linke Route.“
Genau. Äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich alle miteinander verbunden sind. Ich nehme aber schon an, aber garantieren kann ich dir das nicht. Aber die sind also, da, wo man einsteigt
Ja.
ähm, das ist äh, die sind teilweise ganz schön weit voneinander entfernt.
Okay.
Also da muss man gucken, was man sehen will und wie die Anreise halt passt und wie kommt man wieder zurück und so. Das müsste man alles aber das ist auch noch nicht mal so unendlich teuer, wenn man sich das mit 'n paar Leuten teilt. Also, du hast dann richtig dein Hausboot und tuckerst da rum.
Ja. Ja, ich meine, so was Ähnliches haben, äh, mal Bekannte von mir gemacht. Ich glaube aber in Holland war das. Da da war es auch möglich, so auch auf de w äh, wie so Kanäle, glaube ich.
Mhm. Mhm. Mhm.
Äh. Ich meine, die waren da auch 'ne Woche oder so, haben die sich auch so 'n Bötchen da gemietet. Und, äh, da da durftest du dann auch ohne Führer, ohne Bootsführerschein da irgendwie fahren. Ich weiß nicht, wie da genau die Regelung war.
Ja. Ja. Mhm.
Und, äh die haben sich dann auch selber mit Essen und so was eingedeckt. Jetzt nicht so wie, ne, sage ich mal, vielleicht da so t mit schönen Landschaften und kleinen Orten, wo man anhält, sondern da war, glaube ich, mehr so Natur und die haben dann auch 'n Boot das meiste die meiste Zeit ge gegrillt oder, äh, gekocht.
Mhm. Super.
Aber die waren auch die waren super begeistert davon, ne?
Toll. Ja, so was würde ich also gerne mal machen. Ähm, also die Hausboote in-in in den Niederlanden sind ja auch ganz toll. Da habe ich auch schon tolle Sachen gesehen. All das mit Frankreich ist halt 'n bisschen reizvoller, finde ich, schon alleine wegen dem Essen. Ähm, und auch so, weil die so ver viele verschiedene Landschaften haben.
Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Frankreich hat ja nun mal wirklich alles. Die haben Steilküsten, die haben Sandstrand, die haben Wälder, die haben Alpen, die haben echt alles.
Ich wollte grade sagen, so 'n 'n bisschen sieht man's ja, wenn hier die Tour de France ist, wie wie wechselhaft die, äh, ganze Landschaft dann auch so 'n bisschen ist, ne?
Wahnsinn, ne? Also, du es ist halt so kompakt. Dann hast du den Atlantik, da ist es auch wieder ganz anders. Äh, so diese Küste. Und es gibt so viele reizvolle Orte und dann paare das noch mit interessanter Geschichte, die sie ja durchaus haben. Äh, Schlösser ohne Ende und Burgen und, und, und. Und vieles noch sehr gut erhalten, wo man dann nicht jetzt vor so 'n paar Steinen steht, sondern auch noch sieht: Wie haben die Leute gelebt. Äh, finde ich schon reizvoll. Also, ich finde, es ist 'n gutes Reiseland.
Ja. Mhm. Ja. Ja.
Hat viel zu bieten.
Ja. Da muss ich dir recht geben. Hat du hast mich jetzt, glaube ich, überzeugt, dass ich Frankreich jetzt auf meiner To-do-Liste mal draufsetzen werde. <laughs>
Toll. <chuckles> Toll, das finde ich gut. Was wär bei 'nem bei dir so 'n Land, wo du so denkst: „Da kann man so viel machen?“
Boah, ja, ich glaube, es gibt zu viele bei mir, deswegen. Also ich würde, äh, natürlich auch gerne mal nach Australien, ne? Das reizt mich natürlich extrem, ähm
Ja. Da brauchst du aber auch Zeit.
oder auch Neu Ja, ich habe ich habe zwar auch 'n bisschen Respekt vor den ganzen Tieren und und, äh, ja, ne, da mache mir schon 'n bisschen Sorge. Aber ich glaube, da da muss man auch einmal gewesen sein irgendwie.
Ich auch, ja. Ja. Ja, ja.
Einmal da durch das Outback oder so.
Ähm, mich reizt das nicht so, aber Neuseeland. Mhm.
Ja.
Äh, also Australien ist mir fast zu groß und und auch die Tiere und so und da musst du mutig sein. Also, ich finde das gut, dass du das machen willst.
<giggles>
Überleb es und berichte mir davon, okay? <laughs>
Gerne, ja. Ja. <laughs> Ich ich äh, ich werde mal schauen, wann es möglich ist, weil ja ich glaube, wi wird zeitintensiv und finanziell m muss es ja, glaube ich auch, schon relativ gut geplant sein.
Ja. Ja. Ja, ist 'ne große Reise. Ich würde auch gerne mal nach Bali. Warst du da schon?
Ne, tatsächlich nicht, äh, würde ich aber auch gerne, also generell nach Indonesien oder so mal, ja.
Ja, ne? Würde ich auch so sehen. Na ja, du, da haben wir noch einiges vor, ne?
Oder halt Ja, also ich habe ich müsste, glaube ich, noch 'n paar Jahre länger leben, damit ich alles schaffe. Ich hoffe, ich werde 184 Jahre alt. <laughs>
Das hoffe ich auch und gute mit guter Gesundheit und 'n bisschen Geld im Geldbeutel. Dann kann man's alles machen, ne?
Genau. Jawohl. Gut, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Tschüss.
Ja. Danke, tschau.